Eu acho que sim. Também a gente tá num lugar meio interior, sabe. Então é uma cidade pequena, assim, de 60.000 habitantes. E aí as pessoas primeiro que elas olham pra mim, eu sou um pouco mestiça, né, de japonês, elas falam: "Da onde você é?" Porque aí eu começo a falar italiano com sotaque do Brasil, aí eles ficam muito confuso. "Ó, você"
Aham. E a <laughs> Italiano com sotaque do Brasil? Como é que é isso?
É, tipo, você é japone asiática, porém fala italiano, porém o sotaque não é asiático, porém "Da onde você é?" Aí eles ficam muito confuso, sempre. Eh, e perguntam, daí eu conto tal, e eu sempre pergunto: "E você, é da onde?" Daí eles começam a contar que, realmente na Itália é engraçado que sou "Da onde?" Aí eles falam: "Sou daqui." Aí eu falei: "Mas e a sua mãe?" "Daqui." "E sua avó?" "Daqui." <laughs>
<laughs> Aham. É tudo é tudo criado na tipo, cria da da ci cidade pequena, tem muito disso, né. Às vezes as pessoas são da cidade, são criadas na cidade, os avós são da cidade, e às vezes você pergunta, a pessoa nunca saiu da cidade. <chuckles>
Tem. É.